हाँ, कम से कम बच्चों को तो बच्चों को जब तक उनका अगर उनका कुछ स्कूल का अ, जैसे आजकल के स्कूल का होमवर्क भी आजकल फ़ोन पे आने लगा अ, जब से कोविड हुआ था। कोविड के बाद से अ, वर्क फ्रॉम होम हो गया, ऑनलाइन स्टडीज़ चालू हो गईं। तो ये सब डिजिटल उपकरणों पे की वजह से अ, वैसा हो गया है। बट अब जैसी अपनी ये लाइफस्टाइल अभी नॉर्मल हो गया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना हो सके, चाहे 10 साल हो बच्चे को, बच्चा जब तक 12 साल का हो, उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए, स्पेशली मोबाइल से। हाँ, ठीक है, अगर उसका उसको ओ, उसके ग्रोथ के लिए अगर उसको लैपटॉप पे कुछ अ, सीखना है, कुछ कोडिंग या कोई भी अ, कौर्सेस, तो ठीक है। बट फ़ोन से तो अगर दूर रहेगा, तो उसकी मानसिक स्वास्थ्य उसका काफ़ी अच्छा रहेगा, बल्कि उसका ब्रेन की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगी, अग कॉम्पेरिज़न टू
ए जी। ए कि दिनचर्या अच्छे से हो पाएगी और मतलब उसका स्वास्थ्य वे में भी अच्छा रहेगा।
हाँ, स्वस्थ हाँ जी, शारीरिक भी और मानसिक भी स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा होगा।
क्योंकि उनसे जो डिजिटल से दूर रहेगा, तो एक्सरसाइज़ भी करेगा, दोस्तों के साथ खेलेगा भी, कूदेगा भी। तो उससे ये रहेगा कि उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और विकसित भी होगा, उसका दिमाग विकसित होगा और चीज़ों में देखा जाए तो।
हाँ। जी, मैंने काफ़ी देखा है ऐसे ऐसे बच्चों को जो बचपन से फ़ोन लेते हैं। फ़ो तो उसके बाद फिर उनका बातों पे कोई भी बातों पे रिएक्ट करना, रि रिएक्ट करना, वो क्या करते हैं, उनका ख़त्म हो जाता है।
तो दूसरा ज कोई पह तो पहले शख्स ने।
मैं जानती हूँ ऐसे कुछ बच्चे हाँ, मैं जानती हूँ ऐसे कई बच्चे जिनकी मानसिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, सिर्फ़ ये कुछ डिजिटल उपकरणों को यूत अ, यूज़
उनको उस चीज़ का अनुभव ही नहीं हो पाता है। जी, जी। डिजिटल उपकरण प्रयोग कर पूरे टाइम यूज़ करने के लिए, इसके लिए ये रहता है कि उसका कुछ लिमिटेशन होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, कितने समय के लिए यूज़ करें। या सुबह जैसे इस टॉपिक है कि सुबह देखा जाए, तो सुबह उसको ना करके अपना टाइम है, जो एक्सरसाइज़ वगैरह, उसके बाद यूज़ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
हाँ जी। हुँ। यूज़ करें।

अ
सोते-सोते उस टाइम भी आप मतलब कि आप का उसी के संपर्क में रहते हैं आप, डिजिटल उपकरण के में
यस। यस। बिल्कुल, बट मैं कोशिश कर
क्योंकि जीवनशैली अब ऐसी हो गई है कि उसके बिना काम नहीं हो पा रहा है।
जी। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं सोने के टाइम पे कम से कम क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है कि 1-2 घंटा आप क्योंकि कुछ न कुछ अर्जें अर्जेंट कॉल्स या मेसेजस या रिप्लाइज़ देना पड़ता है, तो मैक्सिमम मैं ट्राय करती हूँ कि आधा घंटा पहले फ़ोन को साइड में रख दूँ, अपना सोने की प्रिपरेशन करने से पहले। तो क्योंकि वैसे भी आजकल की नींद बहुत डिस्टर्बिंग हो गई है तो मुझे
हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा आप चाहते हैं कि कुछ समय आप अच्छे से सो पाएँ उस चीज को अलग करके, उस डिजिटल उपकरणों से दूर रह के, आप चाहते हैं कि मैं अच्छा से मैं रह पाऊँ।
हुँ। हुँ, <smacks lips> क्योंकि वैसा वैसा ही उसी से पॉसिबल हो पाता है वरना अगर अगर वैसा होता है ना कि कभी फ़ोन आपके हा आप लेट गए और फ़ोन आपके हाथ में है, है ना? कोई भी डिजिटल उपकरण आपके हाथ में है, ये लैपटॉप ही है या कुछ करने बैठ गए तो पता ही नहीं चलेगा कि कब 2 घंटे, 3 घंटे निकल जाते हैं और और आपका सोने का टाइम भी खत्म हो जाता है, फिर आपको उठना होता है।
जी। जी, जी। अब काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा है आज के टाइम पे देखा जाए तो कि डिजिटल उपकरणों से दूर रहना। तो क्योंकि समय इतने जल्दी से निकल जाता है कि आप मालूम ही नहीं कर पाता कितने ज़्यादा समय हो गया। फिर आपको सुबह उसी समय पे उठना है जिस पे आप रोज़ उठते रहे हो, तो वो आपको चुनौतीपूर्ण रहता है काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो।
दूर रहना, एक्जैक्टली।